मैं ना अ, आजकल बहुत अपने आप में देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ऊर्जा नहीं है काम करने के लिए और बहुत ज़्यादा अ, थकान महसूस होती है हर वक़्त। चाहे मैं पढ़ रही हूँ, चाहे मैं कोई कार्य कर रही हूँ और यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है कि मैं किसी से बात कर रही होती हूँ ना, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और जो सामने वाला है, वो बहुत ऊर्जा से बात कर रहा है और ऐसे में मुझे खुद जो है, आत्मविश्वास मेरा कम हो जाता है, खुद को देख कर के कि अ, "इस प्रकार रही, तो अ, कैसे काम चलेगा?" भविष्य की भी चिंताएँ होने लगती हैं कि अ, कहीं काम का जो एक रिदम होता है, वो ना टूट जाए, एक पैटर्न ना टूट जाए। अ, इस प्रकार से अगर मैं थकान महसूस करूँगी, इतनी ज़्यादा ऊर्जाहीनता मुझ में रहेगी, तो बहुत ज़्यादा चिंताएँ मेरी बढ़ गई हैं खुद को लेकर के। तो ऐसे में कैसे मैं अपनी थकान को कम कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ? क्या इसके कोई तरीके हो सकते हैं, जिससे कि मैं अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाऊँ, अच्छे से कर पाऊँ, बिना थकान के कर पाऊँ? तो अ, देखिए, मैंने क खुद भी प्रयास किए हैं, लेकिन वो ज़्यादा कुछ काम नहीं आए हैं। तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं, क्या कोई ऐसा सुझाव हो सकता है, जिससे ये जो मुझे बार-बार थकान और बार-बार जो ऊर्जाहीन मेरी हो रही है, वो कम हो पाए और मैं अच्छे से काम भी कर पाऊँ?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, हाँ जी, मैं आपकी इस जो है अ, आपकी समस्या का ज़रूर जो है समाधान अ, देने की कोशिश करूँगा। अ, समाधान देने से पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं अ, क्या मैं जान सकता हूँ आप दिन के कौन-से समय में जो है सबसे ज़्यादा जो है, आप ऊर्जाहीन महसूस करते हो?
हाँ जी, ज़रूर मैं बता पाऊँगी अगर मैं ऊर्जाहीन की बात करूँ तो अ, जैसे अगर मैं सुबह भी मुझको अ, जगना हो तो मुझे बहुत ही परेशानी होती है सुबह उठने में। और मैं सच बताऊँ ना इतनी ज़्यादा परेशानी होती है कि मैं सुबह उठने से पहले अपने आप को ये अ, कहती हूँ कि ट 5 मिनट और आराम करूँगी बस उठ जाऊँगी, अभी उठ जाऊँगी 5 मिनट और। तो इसमें ये होता है कि 5 मिनट के चक्कर में कभी 1 घंटा बीत जाता है और सोती नहीं हूँ उसमें बस ऐसे लेटी रहती हूँ। और जो थकान होती है, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा म थकान महसूस करती हूँ सुबह और फिर जब उम, जैसे मैं अभी यहाँ पे अकेली रह रही हूँ तो सारे काम भी मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। तो जैसे-तैसे उठ जाती हूँ, काम भी कर लेती हूँ अ, जो दैनिक कार्य होते हैं वो करना, खाना बनाना, नहाना, कपड़े धोना तो ये करने के बाद 12-1 बजे तक फ्री हो जाती हूँ, 2 बजे तक। तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा थकान होती है ऐसा लगता है, कि मैंने बहुत काम कर लिया, अब ना थोड़ा-सा सो जाती हूँ। और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बाद में काम करूँगी जैसे मैं अभी फ्रीलांसर भी कर रही हूँ, तो ऐसा लगता है कि वो बाद में देखूँगी, बाद में करूँगी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, थोड़ा थक गई हूँ। और ऐसा लगता है जैसे मैं बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है काम करने की, जो इच्छा होती है ना मन से कि ठीक है अब काम करेंगे वो पावर होती है वो नहीं वो नहीं हो पाती मेरे अंदर पता नहीं कैसे अ, मुझे बहुत उसकी कमी नज़र आती है और ऐसा लगता है कि अ, थोड़ा-सा सो जाती हूँ और उस सोने के चक्कर में 1-1, 2-2 घंटे जो है लेटी रहती हूँ और ऐसा लगता है कि बस लेटी रहुँ। और फिर अ, थोड़ा बहुत काम शुरू करती हूँ अपने फ्रीलांसर का और सच बताऊँ मैं 11-12 बजे तक पहुँचते-पहुँचते ऐसा लगता है कि बस अब नहीं हो पाएगा बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अ, क्या करूँ मेरे हाथ-पैर भी बहुत ज़्यादा भड़भड़ाने लगते हैं और ऐसा लगता है कि बस आराम कर लूँ, सो जाऊँ। तो इसकी वज़ह से सच में मेरा काम पे बहुत ज़्यादा अ, मैं कह सकती हूँ इफेक्ट आ रहा है और काम नहीं कर पा रही हूँ। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, मैं आपकी जो है अ, समस्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अगर दिन में जब अ, नैप लेते हैं तो कितना जो है समय आप जो है नैप लेते हैं, अगर आप लेते हैं तो?
हाँ जी, ज़रूर अ, मैं इसके बारे में आपको बता पाऊँगी। अ, जैसे मैंने बताया है कि अ, मैं उठ जाती हूँ, 8 बजे फिर कार्य करती हूँ, उसके बाद 12-1 बजे से जैसे ही फ्री होती हूँ तो मुझे तब बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, तो अ, मैं 1 घंटे से लेकर के 2 घंटे तक भी लेटी रहती हूँ। और लेटी-लेटी कभी फ़ोन चला रही हूँ, तो बस कभी ऐसे ही आँखें बंद करके लेटी हुई हूँ। तो ये तो मेरा नैप होता ही है और 1-2 घंटे का इसके अलावा जैसे ही मैं अपने काम पर बैठ जाती हूँ ना, तो फिर जैसे ही अ, एक अ, कोई जैसे परियोजना पर जिस परियोजना पर कार्य कर रही होती हूँ वहाँ पर थोड़ा-सा कार्य किया और बस अ, मेरी जो चेयर है वो पीछे को करके उसको वही लेटने का प्रयास करती हूँ उस उसी पर अ, जो अपनी थकान होती है, वो निकालने की कोशिश करती हूँ कि बस थोड़ा-सा थक गई अब थोड़ा आराम कर लूँ और फिर फ़ोन चलाने लगती हूँ। और मैं कह सकती हूँ कि बीच-बीच में मैं बहुत ज़्यादा जो है, काम के बीच में ऐसा नहीं होता कि मैं अगर पढ़ भी रही होती हूँ ना तो ऐसा होता है कई बार कि मैं पढ़ रही हूँ तो लगातार पढ़ रही हूँ ऐसा भी नहीं हो पाता। उम, 20-25 मिनट पढूँगी औ फिर, फिर से वही फ़ोन या फिर लेट जाना, पढ़ते-पढ़ते लेट जाना ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा लेट के पढ़ लेती हूँ अ, फिर जब लेट के पढ़ती हूँ, तो फिर पता नहीं चलता कि कब सो गई और किताब भी ये जो है मुँह पे अ, रखी होती है। तो सच में इतनी ज़्यादा परेशान हूँ और नैप कहाँ वो 1-2 घंटे मैं रोज़ लेती हूँ फिर भी उससे कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं और बहुत ज़्यादा ऊर्जा की कमी दिखाई देती है खुद में।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी हाँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अम क्या मैं अ, जान सकता हूँ कि आपको ये क ऊर्जा की जो आपकी कमी होती है, ये आपको कब से महसूस होनी शुरू हुई है?
उम, ये सच में मैं आपको बताऊँ ना, लगभग 6 से 7 महीने हो गए। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अ, जब मैं जॉब कर रही थी, और मेरा कॉलेज का भी इतना ज़्यादा बर्डन नहीं था, कॉलेज जब मेरी खत्म ही हुई थी, मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई थी अभी मैंने मास्टर्स में दाखिला ले लिया। तो इसके बीच में ना अ, 6 महीने हो गए उसको दाखिला लिए और फिर मैंने तब जॉब भी करना शुरू क किया था मतलब 1 साल पहले, और वो जैसे ही अ, मास्टर्स में मैंने अ, एडमिशन लिया, तो वो जॉब भी छोड़ दी 1 साल करके। तो अ, तब ऐसा था, कि सारे जो रूटीन थी, वो बहुत अच्छे थे। जॉब के समय पर जॉब जाना है, खाना समय से खाना है, और सोना भी समय से है। तब सच बताऊँ बिल्कुल भी ऊर्जा की कमी नहीं थी, और जब से 6 महीने हो गए अभी और मैं कह सकती हूँ कि मैं अ, जॉब भी छूट गई, और इस बीच जो मेरा अ, काम था वो भी इस प्रकार का है, वो बहुत ही लचीलापन है उसमें कि कभी भी उसको कर सकते हैं। तो जो मेरा आलस है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर अ, मतलब लेबल हो गया है उसको बहुत ऊपर हो गया है, और कभी भी उठ के काम कर रही हूँ, कभी भी कुछ कर रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि ना, इसको 6-7 महीने हो गए ऐसा होते-होते जब से मैंने अपनी जॉब छोड़ी है, जब से मेरा जो कार्य है वो अ, जो है समयबद्ध नहीं रहा है। कभी भी पढ़ रही हूँ, कभी भी जग रही हूँ, कभी भी अ, जो है फ्रीलांसर का जो कार्य है, वो करने बैठ जाती हूँ। तो ऐसे मेरी चिंताएँ भी बहुत ज़्यादा गहरी होती जा रही हैं और थकान तो रहती ही है, वो तो कभी अ, कर ही नहीं पाती कार्य। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। उहुँ। <smacks lips> ओके ठीक। मेरा ए एक आपसे आख़िरी प्रश्न है। अ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने अ अभी बताया कि आपका काम वग़ैरह बढ़ गया है, आपको चिंता होती है इन सब के दौरान, क्या आपने अपनी जो आपकी नींद है उसमें कोई बदलाव देखा है कि आपकी नींद कम हो गई हो या बढ़ गई हो या फ़िर जो है आपको अ, सो सोते टाइम जो है वो अ, तनाव रहता हो? आपने अपनी नींद में कोई फ़र्क देखा है?
हाँ, ज़रूर मैं बता पाऊँगी। देखिए अ, मैं अगर नींद की बात करूँ ना तो वो कई बार ऐसा होता है कि अ, जैसे काम होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम सोऊँ। और जब काम नहीं होता तो सच में इतनी ज़्यादा सोती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। अ, सोती मैं बहुत ज़्यादा हूँ लेकिन हाँ 1 आदत मुझे अपनी दिखाई देती कि मैं जिस तरीके से होता है ना कि एक बार सो गए तो 6-7 घंटे सो सोते ही चले जा रहे हैं वो नहीं हो पाता मेरे से। मैं 1-1, 2-2 घंटे बाद जो है जगती रहती हूँ। 1 घंटा डेढ़ घंटे के बाद मेरी नींद खुलती है। और ज़रा-सी भी आवाज़ मुझे बहुत परेशान करने लगी है कि अगर कोई चल के भी जा रहा है ज़रा-सी भी कोई आहट हुई है तो वो मुझे सुनाई देती है और उस बीच ना मेरी नींद बहुत टूटने लगी है। और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उम, मेरी जो नींद है वो पूरी नहीं हुई क्योंकि मैं बीच-बीच में जगती रहती हूँ और मुझे एहसास होता है कि अ, नींद पूरी नहीं हो पा रही है नींद में थोड़ी-सी कमी आ रही है। हालाँकि, प्रयास करती हूँ सोने का कि काफ़ी ज़्यादा सो सकूँ। लेकिन उसमें भी अभी मुझे अच्छी गुणवत्ता नहीं मिल रही है। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, मैं समझ पा रहा हूँ अ, जो आपकी समस्या है। तो मैं आपको अ, सबसे पहला जो है, मैं य यही कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि आप जो है कम से कम जो है तनाव लें जो आपका ज जो आपकी जैसे आपने बताया आपकी दिनचर्या के बारे में आपने बताया कि आप बहुत बिज़ी भी हो गए हो। आपको अ, जो है आपको तनाव भी रहता है जिसकी वजह से जो है क्या आप पता इस यही इसी की वजह से जो है आपको थकान रहती होगी। आप जो है इतने स्वस्थ महसूस नहीं करते हो आपका जो है आप नैप वग़ैरह भी ले लेते हो लेकिन आपने बताया कि ये दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है। तो मेरा हाँ जी, तो मेरा सबसे पहले सुझाव आपको यही रहेगा कि आप कोशिश कीजिए अ, कि आप जो है अ, थोड़ा जो है अपना जो मानसिक तनाव है वो कब को करने की कोशिश कम कीजिए थोड़ा अ, ऐसा माहौल रखें अपने आस-पास कि जो है आपको तनाव वग़ैरह जो है वो कम ही हो। आप जैसे बोलते हैं ना कि, आप थोड़ा आप ख़ुश रहें हमें पता है कि जो हमारे जीवन में है बहुत सारी समस्याएँ हैं। कुछ न कुछ जो है जीवन में होता रहता है किसी न किसी त चीज़ का तनाव रहता है जब हम पढ़ाई करते होते हैं अब हम स्कूल में होते हैं पढ़ाई करते होते हैं तो पढ़ाई का तनाव रहता है। लेकिन उसके बाद जब हम अ, बड़े हो जाते हैं जैसे काम करते हैं तो काम का तनाव रहता है कि जो ये अ अ, तनाव है या फ़िर जो हमारे ऊपर ये एक प्रेशर बनता है ये प्रेशर कभी ख़त्म नहीं होगा। ये बढ़ता ही जाएगा जैसे-जैसे हमारी उम्र और हमारी अ, जो है चिंताएँ बढ़ती हैं उन सब के साथ, चीज़ें बढ़ती जाएँगी। तो हमें यही है हमें थोड़ी बहुत कोशिश करनी है कि जो ये चीज़ है हमारा जो तनाव है या फ़िर कुछ ये चीज़ें हैं ये हम थोड़ी-थोड़ी जो है अ, कम लें ज़्यादा ख़ुद को ख़ुद के ऊपर ज़्यादा भार ना दें। हम मतलब इसकी इस चीज़ की कोशिश करेंगे।
जी। हाँ। हुँ। हाँ।
और उसके बाद जैसा आपने बोला कि अ आपको थकान भी रहती है, आपका जो है अ, जो नींद का टाइम है सोने का टाइम है वो भी जो है थोड़ा ख़राब हो गया है आपको तनाव रहता है। तो अ, मैं इक यही बोलना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि जो आपकी नींद है आप उसके साथ आपका जो है अ, जाने या अनजाने में उसके साथ आपका जो है कोई भी किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। आप अच्छे से नींद लें जैसे आपने बोला कि हल्का-सा जो शोर होता है कभी-कभी आपकी उससे भी नींद जो है ख़ुल जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि अ, जो रात को है कोई अ, शोर ना हो ज़ अगर आपको अ, लगता है कि घर में जो को कोई चलते-फिरते हैं आप हम हमारे अ, जो घर वाले हैं, माँ-बाप हैं या फ़िर <clears throat> कोई भाई-बहन है जो चलते हैं जिसकी वजह से जो हमारी नींद ख़राब हो जाती है।
जी। हुँ।
तो आप कोशिश कीजिए, जो है, अपना जो है, दरवाज़ा बंद करके सोइए, जो आपका कमरा है, ताकि उसमें शोर ना आए। अ, कोशिश कीजिए कि कमरे के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी कोई रोशनी ना हो। अ, बोलते हैं कि अ, ल क हमारे कमरे के अंदर रोशनी भी होती है, उससे भी जो है, हमारी नींद खराब हो जाती है। तो मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि आप सबसे पहले अपनी नींद अ, ठीक करने की कोशिश कीजिए, अपना तनाव ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर आप रात को एक बार अच्छी नींद लेते हो, तो फिर उसके बाद जो है कि आपका जो तनाव है, वो कम होता है। एक अर एक बार आप आद अच्छी नींद लेके आप अच्छी आप सो के उठते हो, जो आपके उससे आपका तनाव और थकान जो है, वो दोनों कम होती हैं।
जी, बाकी में आपने मेरी बात को बहुत ही अच्छे से सुना है और अ, मुझे लगता है, जो तरीके आपने बताए हैं, खुद को सुधारने के, ऊर्जा को लाने के लिए, तो ज़रूर मेरे काम आएँगे वो और सच में अ, आपन आपने इतने अच्छे सुझाव दिए हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ, हुँ। जी, हाँ जी, मैं यही हूँ। जभी भी आपको मदद चाहिए होगी, तो आप ज़रूर मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।